Olá, eu gostaria de uma ajuda, uma opinião sobre ajustar, hã, es os últimos momentos de trabalho, porque quando você trabalha em um em uma companhia ou numa empresa, depois de 4 anos e você tem que sair desse projeto, eh, é muito difícil.
Uhum. Entendi, mas, eh, me conta um pouquinho mais pra eu tentar te ajudar de uma forma mais mais eficiente, como é que como é que é essa essa empresa, por que que você tá saindo, o que que tá acontecendo, me me dá alguns detalhes a mais pra eu tentar te ajudar.
Então eu fiz, eh, eu eu consegui um contrato pra dar aula durante 4 anos, hã, numa universidade. E esse era um contrato realmente de 4 anos e o contrato vai terminar. E aí eu fiquei pensando: "Será que eu d devo realmente continuar fazendo esses contratos de 4 em 4 anos? Ou será que eu devo buscar alguma coisa mais precisa, assim, mais, né, mais longa temporalmente?" Isso, hã. "Será que eu deveria continuar dando classes ou não?" Me vem muitas questões.
Uhum. Mais duradoura, né? Uhum. Entendi. Eh, e, assim, a empresa te oferece a oportunidade de renovação, ou não tem como, vai terminar o contrato e você vai mesmo ter que sair, como é que é?
É, esse é o problema, tipo, eles me oferecem mas não o mesmo contrato, eles oferecem um contrato menor até você alcançar esse contrato que é o considerado o full time, né, o contrato de trabalho, eh, permanente.
Ué, mas espera, mas você já trabalha como full time e aí para renovação você tem que regredir, é isso?
Isso. Exato.
Nossa é um pouco estranho isso, né, porque geralmente se você <clears throat> fosse para fazer uma renovação de contrato part time e evoluir para full time, justíssimo, né. Agora a regressão ela não é muito comum, mas o que que eles alegam?
É. Isso. É porque, na verdade você f primeiro passa como, hã, na universidade você primeiro tem um contrato pesquisador professor, depois desse contrato você não pode renovar, é só uma vez na vida. É tipo um pós-doutorado. E aí você passa pra ser professor temporálio temporário. E aí depois você passa pra ser professor, né, que aí tem várias outras, hã, categorias mas você passa pra ser professor full time, né, professor da casa, tem uma cadeira na casa, eles chamam assim, né.
Uhum. Uhum. Uhum. sim. Entendi. E esse é o contrato de 4 anos ou é o pós 4 anos?
E É o pós 4 anos, eu fiz os bo o bom contrato que é o de 4 anos que é esse pós-doutorado que era um full time também. E agora eles me oferecem esse que é um part-time basicamente, é um um
Uhum. Ué, mas a evolução natural do contrato não seria você ter uma cadeira, né? Nesse nesse caso.
É, pois é, mas não é, porque até alguém realmente abrir mão dessa cadeira, a pessoa tem que se aposentar, ela tem
Ah, as cadeiras são contadas, então você só pode eh, já existem nomes, entendi, elas precisam ficar liberadas pra você conseguir.
É, já existem donos. E e aí pra você não sair Isso, pra você não sair totalmente da universidade eles te dão esse trabalho, que não é bem um trabalho, porque você não recebe um salário, né. Você recebe as horas basicamente, e aí você fica lá até alguém desistir, ou até sobrar aí algum "buraquinho" pra que eles possam te enquadrar.
Integral né? Uhum. Você se encaixar. E isso tá fora dos seus planos? Não faria sentido pra você nesse momento?
Então, eu tô pensando, eu não sei exatamente, eu tô muito na dúvida. Porque por um lado, poderia ser que tipo em 2 anos eu consiga, ou em 1 ano eu consigo, que não seria ruim, mas por outro lado eu posso ficar lá 6 anos e não consegui nada, entende?
Uhum. Entendi. Olha, assim, sinceramente, realmente é uma é uma situação muito delicada que acho que só você mesmo pode tomar essa decisão, mas se eu puder te dar uma opinião, eh, eu eu te recomendaria que você de repente fizesse propósito com você mesma, né. No sentido de: "Olha, por quanto tempo eu conseguiria, eh, viver nessa nesse regime de part-time, hã, com uma uma possibilidade de evolução de carreira?" "Olha eu aguento viver isso 1 ano, eu aguento viver isso 2 anos." E aí você faz esse propósito com você mesma, e e tenta, arrisca o part-time, e se dentro desses 2 anos, vamos supor que seja 2 anos, dentro desses 2 anos acontecer
Uhum. Uhum.
o que você espera, maravilha, objetivo cumprido, segue a vida, né. Ganhou tua cadeira. Senão, você regride e fala: "Olha, então eu vo tentei aqui por 2 anos, e infelizmente não consegui alinhar as minhas expectativas com as expectativas da universidade, então eu vou me retirar." E aí você busca outra coisa, claro que, se isso tiver já no finalzinho pendendo pra isso, você já tenta se mexer, né, tentar encontrar outras op outras oportunidades, antes de comunicar oficialmente pra também não ficar res de eh, de, sem resgua sem respaldo ali de trabalho, e tudo mais. Mas eu acho que recomendaria que você fizesse isso, fizesse propósito com você mesma, em quanto quanto tempo não não te afetaria fazer esse part-time, sabe. E aí você, melhor do que ninguém consegue fazer essa
Sim. É. É verda Sim.
essa mensuração de como vai se como serão os próximos anos da sua vida, sabe.
É, pois é, porque eu fiquei eh, eu acho que é excelente conselho. Eh, eu fiquei pensando, assim, será que a gente pode, eh será que eu busco outra coisa? Talvez eu deveria aceitar esse mas ficar buscando outra outra universidade? Ou será que eu realmente devo me mudar de país? Porque normalmente num país, ah, normalmente é a mesma coisa, não muda, né. Você pode mudar de cidade mas, o que é a universidade ainda mais quando você se trata de trabalhos públicos? É sempre igual. Então, aonde eu tô, <swallows> eu acho que não teria condições de eu buscar outra cidade. Então eu fiquei pensando, será que eu mudo de de país? Ou será que eu dou uma chance? Será
Aham. Sim. Uhum. É, ou tentar ver uma área, eh, um pouco alternativa à sua formação, coisas que você goste de fazer. Assim, em 2 anos muita coisa pode acontecer, e assim, o que você não pode fazer é relaxar, né. Pegar o part-time e deitar em cima dele de forma confortável. Imagina que esse part-time é sempre uma cadeira com espinhos, você senta ali, você tá muito cansada, mas não dá pra ficar o tempo todo, você tem que levantar em algum momento, porque tá te ferindo, entendeu. E <clears throat> e ver o quanto tempo você aguenta esses espinhos na na sua cabeça, né, vamos dizer assim. Então, é tentar ver <clears throat> um meio termo, e cumpre um propósito, se se proponha algo que que não seja maçante pra você, mas que também, eh, seja algo que que te de repente te mostre um caminho mais à frente, e e tenta cumprir esse prazo. E e aí é viver os próximos 2 anos, ou o tempo que você estipular pra você mesma, tô sugerindo 2 anos, né, mas, eh, viver esse esse tempo que você estipulou pra aquele objetivo se concretizar, intensamente. Se dedicando, eh né, trabalhando bem, mas também sempre com com olhar alerta de possibilidade. Porque nesse ne nesse meio período, podem surgir novas oportunidades diferentes pra você e você também pode tá pronta pra abraçar. A menos que trabalhar nessa universidade seja o sonho da sua vida, né.
Não. Exato. Sim. Uhum. É. É. Pois é. E e esse é o problema. Que às vezes você pensa assim ok, 2 anos passa muito rápido por um ponto de vista, eh, temporal, ainda mais, né, quando a gente fala da no contemporâneo, né, a vida é muito rápida. Mas ao ao mesmo tempo você pode perder 2 anos e você poderia estar numa outra universidade, e a vida acadêmica toda essa é muito são muitos anos que a gente gasta até chegar pra fazer um dinheiro, ou seja, é muito investimento realmente financeiro e de idade mesmo, até que você possa descansar e falar: "Ok agora eu posso ter uma família ou agora eu posso comprar uma casa", porque até então você fica nessa instabilidade que é: "Ok, eu tenho 4 anos aqui, é bom salário." Mas em 4 anos eu não tenho mais, né.
Aham, tá muito rápido, assim. Aham. Sim. Aham. Uhum. Exatamente, entendeu?
Então é é um jogo muito louco assim
E depois que você conseguisse a sua cadeira aí seria quase que um concurso público? Você ficar ali
É um concurso público, é um concurso público. É é um concurso público só que esse nesse país
Ah é um concurso público, ok. Só que não tem prova pra entrar.
É você já te eu já tive, foi a primeira prova que eu passei, desses 4 anos que eu acabo de me formar. Só que agora é só uma questão de méritos. Como eu já tive esse grande mérito, que é a primeira, hum, degrau da escada, então você só vai subindo os méritos, basicamente é isso.
Hã. Uhum. Entendi. E nesse part-time você passaria a ganhar menos também?
Muito menos, bota aí, eh, trinta por cento do que eu ganho. É é muito pouco.
Metade? 30%? Mas você trabalharia 30% do tempo?
Ba em em em teoria você trabalha 3 horas por semana, mas não é isso porque eu tenho 60 alunos por cada aula.
Uhum.
E então eu tenho que olhar, eu tenho que responder email, eu tenho que corrigir exame, prova, eu tenho que, hã, dar atenção aos alunos, eu tenho que fazer outra, eh, as as classes.
Tem que corrigir prova, tem que fazer Uhum, entendi. É então acaba sendo um pouquinho mais.
E eles não pagam por isso.
É, eles só pagam por hora-aulas. Atividades extraclasse eles não pagam, né.
Não pagam, é. E aí fica nessa, né, a pessoa tem que se sub realmente é uma submissão, né.
Uhum. E se você virar, né, eh, dona da cadeira? Você recebe um salário fixo por mês que engloba esses esse
Sim, você recebe tudo porque aí vira um salário público muito bom, porque aí você recebe a hora de de pesquisa, a hora de de trabalho em sala, a hora hora de orientação, porque também aumenta mais, né, a carga. Você tem que fazer coisas burocráticas, etc. etc.
Hum. Hum. Entendi. En e também recebendo sempre por isso, né. É, então pa e a esse esse cenário parece bem interessante, né. Então assim, talvez, eh, esse part-time seja um meio pra um fim, né. E como você falou, se você viveu uma vida toda acadêmica, né, esperando de repente chegar nesse momento, de repente mais 2 anos, né, seja um um um preço que que você consiga pagar, sabe. Eh, mas aí é mesmo, como eu te falei, você avaliar como tá a sua vida hoje, quais são os seus objetivos, além dos seus objetivos profissionais, igual você mesmo me falou muito bem, tipo, construir uma família, comprar uma casa, eh, fazer fazer ninho, né, com como diz. Então assim, eh, é você avaliar mesmo essa situação, e acho que que eu o que eu tenho mesmo pra te propor é isso, eh, de de de repen
Sim. Sim. É. É. Isso. Aí é fazer uma meta, né.
fazer uma meta e e e tentar seguir essa meta, e tipo, como um propósito de vida mesmo falar: "Olha, eu vou fazer isso por tanto tempo que eu consigo eu consigo por tanto tempo". E aí com daqui à 2 anos. Vamos su eu tô cismado com 2 anos, mas vamos supor que seja 2 anos, você: "Ah, daqui à 2 anos eu tenho tantos anos, ainda tenho tanto tempo pra aproveitar, eu consigo", né. Então assim, você consegue olhar mesmo pra sua vida e traçar ali todas as metas, pensar em tudo bonitinho. E aproveita que tá nesse período aí de fim de ano, onde geralmente essas essa vida acadêmica se resolve, eh, e e tenta, e talvez possa ser um um bom futuro pra você.
Sim. <laughs> É. É, você tem razão. Eu acho também aproveitar essa coisa do final do ano de reflexão, né, e fazer essas metas e trabalhar. Isso. Aham.
Exatamente. Faz aquela listinha pra 2000 e pra pra dois mil e vinte e seis, que todo mundo faz no final do ano anterior. Então faz a listinha pra 2026 com esse objetivo, coloca ele lá também, porque pelo que você tá falando é uma coisa que parece ser importante pra você. Então vale a pena lutar pelas coisas que que você acha importante, sabe.
Isso. É, eu também acho. Eu acho que essa coisa da meta e de você pe repensar antes de aco né, da questão passar é muito bom. Eh, eu realmente agradeço foi uma excelente conversa, eu adorei o conselho.
Por nada. Olha, se precisar de falar sobre isso ou sobre qualquer outra coisa pode me procurar. Eu tô sempre por aqui pra te ouvir e pra te dar bons conselhos. Até a pró
Ai muito obrigada.